Ja, wie bleibt man authentisch, während man sich zugleich verändert? Das ist wahrscheinlich 'ne Fragestellung, mit mit der sich jeder irgendwie befasst. Wie ist das bei dir? Wie bleibst du authentisch, während du zugleich 'ne Veränderung anstrebst?
Ja, also Veränderungen sind natürlich, wie du schon meintest: „D das ist 'ne Fragestellung, die stellt man sich immer“. Äh, besonders so was wie, 'ne äh, so 'n Jobwechsel, 'n Umzug, vielleicht, ähm, ja so 'n äußerlicher V Veränderung, indem man irgendwie 'n neuen Kleidungsstil hat oder man sich auch persönlich weiterentwickelt, ähm, versucht man ja immer noch irgendwie, man selber zu bleiben. Ich mein, ähm, auch wenn man irgendwie erfolgreich ist oder irgendwie so was, äh, das sieht man ja öfters ja vielleicht bei irgendwelchen Musikern oder irgendwelchen anderen Darstellern, die dann quasi erfolgreich sind und sich dann ganz verändern, quasi ihr echter Charakter dann rauskommt. Und, ähm, ich versuche jetzt natürlich a ich bin jetzt nicht berühmt, aber ich versuche jetzt auch nicht irgendwie, als man irgendwie erfolgreicher ist im Leben, dass man dann, sag ich mal: „Trotzdem noch authentisch bleibt“, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Richtig, ja. Mhm. Hm. Mhm. Mhm, du bist noch nicht berühmt, aber vielleicht wirst du's ja noch mal, wer weiß, ne? <sniffs>
<laughs> Ja, man weiß nie, aber ich würde es tun gerne, <chuckles> ich würde gerne schon nicht so berühmt werden, ja. <chuckles>
Genau man weiß nie. Ja, ne, ich glaube, das hat auch seine angenehm seine angenehmen Facetten, so ist es nicht. Ich wäre gerne etwas berühmter, ähm, und würde auch dementsprechend, sagen wir mal, äh: „Die geldlichen Zuwendungen, die wahrscheinlich mit der mit dem Berühmtseien zusammenhängen“, das würd ich gerne mitnehmen, so ist es nicht, ne?
Ja, okay. <chuckles> Ja, gut zu wissen. Ne, aber ähm ich meine halt auch so was wie auf der persönlichen Ebene, dass man beispielsweise trotz irgendwie Umzug oder so vielleicht, ähm
Mhm.
man sieht vielleicht irgendwie, äh, die Freunde nicht mehr oder vielleicht alte Kameraden oder so 'n Kram oder Bekannte und dass man halt trotzdem noch irgendwie Interesse hat, Kontakte zu pflegen, ohne dass man jetzt durch den Umzug, sag ich mal, äh, „getrennt“ ist und sich dann, sag ich mal, „verfliegt“.
Mhm. Mhm, mhm. Mhm, also du meinst, wenn du jetzt so weit umgezogen bist, dass man den alten Freundeskreis nicht mehr vor der Tür hat, also, dass es keine automatische Begegnung mehr gibt. Man läuft sich nicht mehr über 'n Weg und so weiter, ne?
Mhm. Ja, genau, dass man sich halt auch nicht unter der Woche, sag ich mal, „trifft“, obwohl man das schon relativ gewöhnt ist. Ähm, aber, hm, ja, dann kommen bei 'nem Umzug dann schon irgendwie ja, die Kontakte sich verfliegen, weil man irgendwie, der Bezug dann fehlt.
Mhm. Ja. Ja. Richtig, ja. Ist es denn f für dich jetzt auch dieser Veränderungsprozess ähm, bedarf das 'ner Absprache sozusagen mit 'm Partner? So, stehst du in der Beziehung, das ist ja dann ne, keine Entscheidung mehr, die du ganz alleine triffst, ob du zum Beispiel umziehst, sondern das braucht dann ja immer 'n Dialog und 'ne Abstimmung und letztlich 'ne Entscheidung mit dem Partner, ne?
Ja, das stimmt. Also, da ist es nämlich auch wichtig, authentisch zu bleiben und so 'n bisschen, ja, 'n bisschen drüber reden zu können. Also, weil gut, da hängt ja dann nicht mehr die Entscheidung an sich selber ab, sondern man muss das dann 'n bisschen abwägen. Und, ähm, das Wichtigste ist ja, ne, natürlich, dass man dann für 2 Köpfe, sage ich mal, 'ne Entscheidung trifft und nicht nur für einen. Also, heißt auch so, äh, egoistische irgendwie Fehler, oder generell so Fehler könnte man sich jetzt nicht mehr so einfach entscheiden, weil möglicherweise sind die Konsequenzen dann doppelt, äh, so hart und
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja.
genau und, ähm, bei so Veränderungen ist es dann natürlich auch wichtig, dass man sich selber zurechtsteht, also, dass man quasi nicht nur für sich selber denkt, sondern auch für jemand anderen, sage ich mal.
Ja, ge genau, genau. Und der muss natürlich auch sein Go geben, wie gesagt. Also, äh, einerseits, dass du schon für den anderen bisschen mitdenkst und d dir auch die Frage stellst: „Wie würde der jetzt de finden, wenn wir von Flensburg nach München ziehen?“, sondern auch den anderen dann in den Dialog mit einbeziehst, weil der sollte ja möglichst dann auch mit, ne? Also ist nicht nur 'ne Entscheidung, die du für dich in deinem Kopf alleine triffst, sondern immer im Dialog auch mit dem anderen.
Ja, auf jeden Fall. Also du sprichst das genau an. Ähm, gut, ich hatte selber noch nie so die Situation, dass ich, ähm, während so was irgendwie 'n Umzug geplant habe oder so 'n größeren, sage ich mal, Lebensumschwung. Das kommt wahrscheinlich noch, aber, ähm, es ist natürlich sehr wichtig, dass man quasi so größere Entscheidungen wie beispielsweise irgendwie damals, als man noch jung war und dann ist man irgendwie ausgezogen oder so was hm, dass man da vielleicht irgendwie einerseits für sich selber einsteht, aber andererseits halt auch irgendwie an die anderen denkt. Und, ähm, das Wichtigste ist ja auch, dass falls so Veränderungen dann kommen, dass man sich da nicht, ähm, so vollständig, sage ich mal, so hart verändert, dass man so seine eigene Authentizität verliert, genau.
Aha. Mhm. Ja. Ja, richtig. Das ist 'n Spagat natürlich, ne? Also ich glaube, jeder Mensch hat auch immer so 'n bisschen Veränderungsdrang. Allein jetzt, wo du auch Beruf ansprichst, dass man sich vielleicht sagt, man möchte in der Hierarchie mal weiterkommen, vielleicht auch mehr Erfolg haben, würde aber vielleicht bedingen, dass man umzieht. Also dieser dieser Drang, sich auch verändern zu wollen, bilde ich mir zumindest ein, ist auch dem Menschen immanent. Also, der der lebt automatisch im Menschen. Ich glaube, keiner kann einfach sagen: „Ich bin, wie ich bin und mache so meinen Trott.“ Sondern es ist immer so 'ne Neugier da und das ist auch was Gutes an der Stelle, äh, zu sagen:„Also, das Leben ist auch immer 'n Experimentierfeld und ich probier mich mal aus.“
Mhm. Hm. Ja, genau. Weil, äh, so Dinge sind selbstverständlich sehr wichtig, dass man da quasi so seinen, ähm, gemeinsamen Punkt irgendwie findet. Besonders, weil du ja schon angesprochen hast, so was wie 'n Jobwechsel, äh, oder wenn man so 'n bisschen weiter Karriere machen möchte, da muss man sich einerseits selber eingestehen, offen sein für die Veränderung, aber auch nicht aufdringlich sein, dass man dann irgendwie so gespielt ist quasi und s s sein sein eigenes ich verliert.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Na ja, das ist 'n Spagat eben, ne? Und man ist ja wahrscheinlich auch, du ja vielleicht auch mit deinen Entscheidungen, wenn du sie triffst, auch selber so 'n bisschen unsicher. Also, man braucht ja auch die Reflexion so 'n bisschen von außen, jetzt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben Umzug, ähm, dass das reflektiert wird von der Partnerin, aber vielleicht auch von den Eltern oder guten Freunden, weil das ja auch noch mal 'n Input ist so 'n bisschen als, ähm, als Entscheidungshilfe. Also ob vielleicht auch Bedenken geäußert werden und so weiter und dass man dann das Ganze sozusagen subsumiert und dann für sich unterm Strich zu dem Ergebnis kommt: „Ja, ich mach es.“ Oder: „Oh, ich mach es vielleicht doch nicht.“
Mhm. Hm, ja, genau und dass man ähm, a du meintest ja schon, um 'n anderen Blickwinkel auch zu bekommen. Aber für mich ist es auch unter anderem wichtig, um so 'n paar Werte mitgegeben zu bekommen, ähm, die beispielsweise nicht aus meiner Sicht sind, sondern halt auch von 'ner fremden Personensicht. Weil, ähm, gut, man hat natürlich so seine eigenen Werte und für die steht man auch auch, ähm, ein. Das ist dann so dieses Authentische, was man dann hat. Aber es ist dann natürlich trotzdem wichtig, offen zu sein für halt fremde Werte, also dass man dann halt trotzdem noch d auf die auch eingeht, ähm. Also, in 'ner Beziehung oder auch in der Familie oder Freunden.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, natürlich, na klar. Mhm. Genau. Ja, genau. Also die Leute, die dich gut kennen und die wohlwollend mit dir sind, die kommentieren das dann ja eben auch, äh, wohlwollend. Also die wollen dir nichts Böses, sondern die wollen dir 'ne Entscheidungshilfe geben. Also das würde bei mir auch immer offene Türen einrennen, solang es nicht aufdringlich wird und letztlich mir die Entscheidung dann doch noch selber überlassen bleibt.
Ja, genau. Also, gut, ich hatte schon mehrere, sage ich mal, Jobwechsel, wo ich dann, ähm, immer wieder auch so 'n kleinen Wertewechsel hatte. Und ich merke auf jeden Fall, dass ich mich persönlich- auf der persönlichen Ebene- sehr stark verändert habe. Aber so dieser Kernaspekt, der ja, sage ich mal, im meiner ja, ich würde schon sagen, in meiner Seele mit verbunden ist, der ist halt immer immer noch standhaft geblieben. Und in dem Aspekt bin ich halt immer authentisch geblieben, egal ob's mir jetzt irgendwie schlecht ging oder auch gut. Und, ähm, ich glaube, das ist nämlich auch dieser Kernaspekt, äh, der halt sehr wichtig ist, dass er ja wirklich auch immer, ja, standhaft bleibt.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Du hast dich in der Persönlichkeit verändert, hast du gesagt. Und das hing auch mit diesen Jobwechseln unmittelbar zusammen? Also, war das hat das für deine Persönlichkeit auch 'n Schub gegeben, für deine Persönlichkeitsentwicklung, diese neuen Jobs?
Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, weil ähm, ich meine, äh, wenn man so Gut, 'n Job, ist ja nicht nur 'n Job, wo man beispielsweise hingeht, um Geld zu verdienen, sondern da geht als Privatmensch dahin und, ähm, kann jetzt natürlich nicht irgendwie die Maske wechseln und sagen: „Ja, okay, ich nehme das jetzt nicht mit, äh, nach Hause.“ Aber, ähm, man hat auf jeden Fall so 'ne andere Einsicht in dem bezogen, wenn man zum Beispiel unglücklich ist mit dem Job, also nimmt man das ja mit nach Hause. Man kann ja jetzt nicht sagen: „So okay, ich bin zwar unglücklich mit 'm Job, aber zu Hause bin ich echt Friede, Freude, Eierkuchen.“ Das, ähm, geht ja nicht so einfach und
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, klar, hm. Man ist das geht nicht. Da also die Wesenheit ist ja nicht zu trennen. Also du bist ja 24 Stunden am Tag derselbe derselbe Typ. Äh, natürlich nimmst du die Belastung oder die Entscheidung, die im Job anstehen, auch mit nach Hause. Also, das wäre komisch, wenn's nicht so wäre. So sind wir Menschen einfach. Wir wir ziehen das aus 'm Beruf immer auch mit ins ins Private und und, äh, machen uns Gedanken darüber.
Genau. Und deswegen ja, betrachtet man das immer so m von 'nem anderen Winkel und in so 'nem Jobwechsel, wo man jetzt beispielsweise unglücklich ist und dann wechselt man irgendwo, wo man glücklich ist. Und dann lernt man neue Kollegen mit, die 'ne ganz andere Denkweise haben. Und man passt sich so 'n bisschen an, aber trotzdem ist man noch sich selber so stark geblieben.
Mhm. Natürlich. Mhm. Aber man man reißt den Horizont auf sozusagen. Also jede jeder neue Job bedeutet ja auch neue Leute, neues Umfeld, neues Arbeitsgebiet. Also so, äh, unter dem Aspekt Lebenserfahrung und und Persönlichkeitsentwicklung ist das eigentlich was Tolles.
Ja, auf jeden Fall. Und in du hast ja auch grade angesprochen, so was wie, ähm, s so quasi ja, trotz so Veränderungen, dass man quasi immer noch so sein sein sich selber treu bleibt, ähm, in dem Sinne, dass man möglicherweise, ähm, auch so was wie s deine eigene Meinung bildet, weil das ist ja auch etwas, was einen authentisch macht und selbst bei Veränderungen in genau, und selbst bei so Veränderungen in der Welt, ob's jetzt in der politischen Welt ist, in der Arbeitswelt oder, äh, in der Welt von den Freunden oder Arbeitskollegen. Und man muss sich halt 'n bisschen wahrscheinlich anpassen, weil man vielleicht hier und da 'n paar, die Leute nicht an den Pranger stellen will, ähm, oder 'ne Kante sein möchte, in deren Sichtfeld, aber trotzdem bleibt man halt auch kritisch irgendwie.
Mhm. Natürlich, elementar. Mhm. Natürlich. Natürlich. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, und bist du mit irgendeiner Veränderung, die du angestrebt hast oder die du auch durchgezogen hast, mal so richtig, jetzt hätte ich fast gesagt, auf die Schnauze gefallen, also ha ist irgendwas mal so richtig in die Hose gegangen, wo du 'ne Veränderung machen wolltest und das ist brutal, brutal gescheitert?
Ähm, gut, äh, so oft wie du „brutal“ gesagt hast, äh, noch nicht, aber, ähm, ja also, ich hatte schon mal Entscheidungen, wo ich, äh, beispielsweise, ähm, in so 'nem Arbeitsumfeld, ähm, mich dann so 'n bisschen verändert habe. Aber in dem Sinn, dass ich halt auch mein eigene Authentizität, sag ich mal, verloren habe. Und ich habe halt gemerkt, dieses, wenn man, äh, quasi so 'ne Maske aufhat und man n nicht wirklich dort ist, weil man Spaß hat, aber man spielt es so auf wie „Ja, ist alles sehr toll“, und man kann natürlich machen, was man möchte. Also die mi also der Arbeitgeber kann zum Beispiel m mit einem machen, was er möchte. Aber, hm, man ist einfach nicht standhaft. Normalerweise ist man so 'n sehr standhafter Mensch, aber weil man in so 'n so 'ne neue Umgebung rein reingewerf reingeworfen wird in diese Veränderung. Ähm
Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Dann ist man erstmal unsicher, ja.
genau, dann ist man unsicher und dann verliert man sich auch so 'n bisschen. Und ich habe gemerkt, dass das auf jeden Fall nicht mich r repräsentiert und ich das überhaupt nicht so so weiter durchziehen kann.
Mhm. Na ja, man muss sich erst mal eingrooven natürlich. Man muss auf der neuen Arbeit seinen Platz finden. Man muss die Hierarchie verstehen. Man muss wissen: „Was mache ich? Was machen die anderen? Wie wirkt das alles zusammen? Also, ich bin ja auch nur 'n Rädchen da in dem Ganzen, aber wie sieht das gesamte konf äh, das gesamte Geflecht eigentlich aus und welche Rolle spiele ich in alledem und mit welchen Leuten habe ich zu tun?“ Das muss man erst mal so auspegeln, austarieren.
Genau, also es ist natürlich sehr wichtig, besonders weil, ähm, ne, die Arbeitskollegen vielleicht ganz neue Werte vertreten, vielleicht auch der Arbeitgeber ganz neue Werte vertritt, wo man sich ja auch erst mal, sage ich mal, reinarbeiten muss. Okay, äh, man ist da so in 'n fremdes Nest, glaube ich, reingelaufen. Man könnte so 'ne Metapher ziehen und dann versucht man herauszufinden, in welcher Spezies, äh, von Vögel oder so was, ähm, bewegt man sich denn jetzt hier gerade? So nicht dass man in 'nem Krokodil-Nest ist, so als Häschen oder so was und, ähm, hm,
Na klar, na klar. Ja. Ja. Als Häschen im Krokodil-Nest. Das ist jetzt 'n starkes Bild, muss ich echt sagen. Ja.
Ja, das stimmt.
'Ne starke 'ne 'ne starke Metapher, also das, äh, muss ich mir merken.
<chuckles> Ja, es ist halt sehr wichtig, ähm, i trotzdem so auch als schwaches Häschen vielleicht, wo man sich unsicher ist, ähm, trotzdem standhaft zu bleiben, authentisch zu bleiben, selbst bei so 'ner Veränderung und vielleicht auch so seine eigenen Interessen und auch Werte zu vermitteln, dass man vielleicht den Krokodil dann, äh, doch 'n bisschen besänftigen kann, selbst als Häschen.
Mhm. Ein Krokodils-Dompteur aus der Sicht eines Häschens. Also auch 'ne spannende Aufgabe, muss ich sagen. Ja, Philipp, also, wir haben jetzt diesen Spagat Authentizität und Veränderung fi find ich ganz gut angeleuchtet. Also es sind mir jetzt, während du, äh, erzählt hast, auch noch so 'n paar, ähm es hat so 'n paar Sachen angetriggert bei mir, wo ich mich frage, wie authentisch bin ich eigentlich? Und wie habe ich meine Veränderungsprozesse oder habe ich sie überhaupt realisiert und wenn ja, wie habe ich das gemacht und, ähm, hat das zu Kollateralschäden geführt oder war das im Ergebnis eigentlich 'ne gute Entscheidung? Ähm, ich bedank bedanke mich für die für den Austausch, für die Infos, die du reingeschoben hast. Fand es sehr spannend und vielleicht begegnet man sich mal wieder, würde mich sehr freuen.
<chuckles> Mhm. Mh, gerne. <chuckles> Ja, sicherlich. Ich freue mich auch sehr darüber, meinen eigenen Beitrag geleistet zu haben und so 'n bisschen, na ja, über die eigene Authentizität mal zu reden. Das, äh, hat mir auch gedanklich geholfen, um so 'n bisschen mich selber besser einzuschätzen, weil wenn ich mir so angucke, die, ja, letzte Zeit war auch so 'n bisschen 'ne große Veränderung und, ähm, ja, da sieht man sich manchmal doch immer wieder neu. Also, man entdeckt sich neu, wenn man so darüber redet und ich danke dir auf jeden Fall vielmals und, äh, wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und einen wunderhübsch schönen Abend und bis bald.
Mhm. Mhm. Mhm. Das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao.